あ、あ、えっと行きたかったバン最後に行きたかったバンドっておっしゃってた方ですか？うんうん、はい。
はい。そのそう、そう、そう。あのね、知ってると思うけど、あの、L'Arc〜en〜Ciel の hyde って分かります？
ええ。 あ、はい、わかります。
の、彼の、ぶライブに弟が行ったんですよね、L'Arc〜en〜Ciel の。
え、うん。
で、で、彼は、あの、弟は僕がもともと CD とか買ってて聴いてたの知ってて、弟も気に入って行ってるんですよ。
はい。 うん。
そうそう。で そう。で、あの、僕が一番最後に似てる芸能人って言われたのが hyde だったんで
あ、そうなんですか？え、声が？似てる？見かけが？あ、そうなんで、か？
そう。 顔が、似た そう、そうそう。で
え。 それは、うんうん、え？意識して、に似たんですか？<chuckles>
違うっちゅう、意識なんかして似るわけないじゃん。違う違う。僕はただ単に歌が好きでだったんだけ歌好きだったんだけど、その、なんてゆうんだろう、あの、僕ジャニーズが大っ嫌いで、ジャニーズって言われるのは、くすクソクソ嫌いだったんですけど、あ、hyde って言われた時は、あ、良かったって思ったんで。
<laughs> うん、はい。 うん。 <giggles> ええええ。 あ、はい、うんうん。 あ、そうなんです。あ、じゃあジャニーズで、この人に似てるねっていうのもあったんですね？
それはすごい嫌だったんですけど、ずっと、はい。そうすね。
あ、嫌だった。ええええええ、あ、でもその好きなアーティストのハイ hyde さんだと、ややったっていうか。あ、そうか。へえ。
はい。 あ、よかまだ、良かったってなって、そう。 で、弟が行ったって言ったから、それはすっごい羨ましかったんですけど
あ、ほんとそうですね。でも今アメリカにいらっしゃるんですね？
うん。